คือจริง ๆ หลัก ๆ เลยอะค่ะ เอ่อ ความสุขอาจจะ ไม่ใช่แบบการไปเที่ยว ค อ เลยขนาดนั้น แต่ว่าความสุขอันดับ 1 เลย ก็คือเรามีตังค์พอที่จะซัปพอร์ตพ่อแม่น่ะ อืม แล้ว ใช่ ก็มีตังค์มาให้เขาใช้ แล้วก็
อืม
ทุกครั้งที่มันจำเป็นต้องมีอะ เราก็มีพอดี ไรเงี้ยค่ะ เราก็รู้สึกว่าแบบเราขอบคุณมากที่มีงานทำ เราก็เลยรักงานมาก แล้วก็เลยชอบ ทำอะค่ะ อืม
อือฮึ ค่ะ แล้วคิดว่า อะไรอะค่ะ สำคัญที่สุดสำหรับการบาลันซ์ชีวิตกับงาน? ให้มันแบบมีความ สมดุลกันน่ะค่ะ
คือเล่าให้ฟังว่า ก่อนหน้าเนี้ย มีช่วงหนึ่งที่แบบ ป่วยหนักมากค่ะ ก็คือ
ไอ้ ไอ้ตอนที่เป็นเนื้องอกอะเหรอคะ?
ไม่ ๆ ๆ คือตอนที่อยู่ที่นี่แล้วเนี่ยค่ะ ก็คือทำงาน แต่ทำงานหนักมาก มากเกินไปจนป่วย พอเราป่วย ร่างกายอ่อนแอมาก ก็เลยไม่สบายแบบ 2 เดือนน่ะค่ะ ไม่หาย <chuckles> ใช่ อานึง เป็นหวัดนี่แหละค่ะ เป็น เป็นหวัดปกติเลย แต่ว่ามันเป็นหนัก แล้วก็แบบไม่หายสักที อะไรเงี้ยค่ะ เสียงหายแบบพูดไม่ได้เลยอะค่ะ อืม <chuckles>
ฮะ? เป็นอะไรคะ? ขอทราบได้ไหมเอ่ย? อือฮึ โอ๊ย น่าสงสารจังเลย อันเนี้ย แสดงว่า เริ่มบาลันซ์ไม่ดีใช่ไหมคะ หรือว่ายังไง? และทำ ย คะ?
ใช่ ใช่ ก็คือเหมือนแบบเรา ทำมันไม่ดี หลัง ๆ ก็เลยเริ่มแบบ มากินวิตามินบ้าง แล้วก็อย่างที่บอกค่ะ ก็เลยต้องมาคำนวณเวลานอนอะค่ะว่าแบบ อย่างน้อยก็ต้องนอนให้พอ แล้วก็ต้องทานวิตามินเข้าไปเสริมบ้าง เพราะว่างานหลักเราทำกลางคืนน่ะค่ะ มันก็จะป่วยเอา อย่างเงี้ยค่ะ อืม
อืม อือฮึ แล้วตอน นี้ล่ะค่ะ รู้สึกว่า ตัวเองบาลันซ์ อ่า เรื่องชีวิตงานกับสุขภาพของตัวเองได้ดีขึ้นไหมคะ?

ก็เป็นงานประจำอะค่ะ ก็คือมีวันทำงาน แล้วก็มีวันหยุดให้ด้วย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็คือเป็นแมง งานบริษัททั่วไปเลยอะค่ะ ก็ ก็คือเรา ลาพักร้อนได้ เราลาป่วยได้ ไรงี้ค่ะ แล้วก็มีตารางงานให้ตามปกติค่ะ
อืม
อืม
อุ๊ย! งานดูแบบว่าแปลกใหม่มาก ๆ เลย ขออนุญาตนะคะ ไปเจองานนี้ได้ยังไงอะคะ?
ค่ะ คือเรามาเรียนภาษาอยู่ที่ประเทศนี้อะค่ะ แล้วก็ด้วยความที อ่า อา อาชีพเนี้ยค่ะ มันเหมือนเป็นอาชีพดังของที่ประเทศนี้ ก็เป็นอาชีพถูกกฎหมายอะค่ะ อืม
อืม อ๋อ เรา เราเข้าไปสมัครก็ได้ อย่างเงี้ยเหรอคะ?
คือ คือจริง ๆ ตอนแรกอะสมัครแล้ว แต่ว่า จ มีความจำเป็นต้องกลับไทย เพราะว่าโควิด แล้วทีนี้ก็ไป สัมภาษณ์ไปจนถึงรอบสุดท้ายแล้ว เราก็ เราก็ทำงานไม่ได้ เพราะว่าเรากลับมาไทยก่อน แล้วเรากลับไปที่ประเทศนี้อีกไม่ได้ เพราะว่ามันปิดประเทศ เขาเลย ใช่ เราก็เลยรออีกปีหนึ่ง ไรอย่างเงี้ย เราก็สมัครใหม่อะค่ะ อืม จน
อ้อ อ๋อ โอ้ ก็ต้องเริ่มกันใหม่เลย
ใช่ค่ะ ก็ จ ก็คือแบบรอเป็นปีค่ะ กว่าจะสมัครงานได้อีกรอบ แล้วก็กลับมาค่ะ อืม
อ๋อ ซ แสดงว่าสัมภาษณ์ยากเหมือนกันใช่ไหมคะ?
ก็ จริง ๆ ไม่ ไม่ค่อยยากมากนะคะ แต่อาจจะเป็นด้วยความที่ทางคนที่สัมภาษณ์อะค่ะ ค่อนข้างถูกชะตา เขาก็เลยแบบ ดีใจที่เรากลับมาสมัครอีกรอบ แล้วพอเขาแบบมีโควตาที่จะรับได้ เขาก็เลยรับเลยอะค่ะ อืม
อืม ค่ะ อ๋อ อุ๊ย ดูเป็นงานที่น่าสนใจเลยค่ะ งั้นกลับมาตรงที่ว่า โอ๊ย เหรอคะ? อุ๊ย สนใจแล้วเนี่ย แล้วอย่างนี้นะคะ การบาลันซ์ชีวิตกับงานให้มีความสุขเนี่ยค่ะ ความหมายของคำว่าบาลันซ์ของคุณเนี่ย หมายถึงอะไร พอจะ ล นิยามให้ฟังนิดหนึ่งได้ไหมคะ?
ใช่ สบายมาก <laughs> ใช่ค่ะ <laughs> อือฮึ